Mm. 'Di ba, parang may kahit nadismaya ka, eh, medyo natuwa ka naman dahil yung mga kabataan talaga, alam mo yun hindi talaga sila nagpatinag 'no, at parang, ah, parang sila pa nga talaga yung mga hindi, ah, na alam mo yun hindi nila bini-bili yung kanilang boto talagang nanaliksik sila kung ano ba yung mga background nitong mga tumatakbo sa eleksyon, 'no? Talagang pinili nila yung kanilang mga bino-boto.
Mm. Mm. Hmm. Hmm. Mm, mm. totoo sa sang ayon po ako doon, 'no? Ah, ikaw ho ba ano yung pinaka naalala mo sa ano, proseso ng eleksyon ngayong taon? Nung pumila ka po ba na ano pong ano niyo, Nahirapan po ba kayo sa pila, gano'n?
'Di ba? Mm. Hmm. Ah.

Hmm, So 'yun nga, tama nga 'yun 'yung mga medyo may edad na, sila talaga 'yung ano, 'yung talagang mas nahuhulog sa mga ganong mga pulitiko 'di ba? Tayong, tayong mga ano mga siguro mga bata-bata pa, 'di ba, talagan ano tayo yung nakakapamili talaga, tinitignan natin 'yung mga plataporma.
Hmm, tama. Mhm, mhm. Tama, tama. Sang-ayon, 'no? Pero paunti-unti, 'no, parang lumalago naman na 'yung ating mga ah, boto ngayon, lalo na 'yung sabi nga natin, 'yung mga kabataan ngayon, 'di ba? Parang sila yata 'yung nauna na nanguna sa party-list ngayon, 'di ba?
Mhm. Oo. Oo, ah, oo, 'yung sa party-list, 'no? Na 'yung sa 'yung nangunang party-list ngayon, talagang dinala ng kabataan, 'di ba? So marami sa Senado din, 'no? 'Di ba kung makikita mo 'yung ranking, talagang nakakagulat. Kasi, um, kung titignan mo, talagang nung mga survey, talagang nasa baba si ano sabihin natin 'yung number 2. nasa baba 'yan, 'di ba? Ngayon, tapos nung eleksyon na, bigla siyang nandun sa ano, number 2. So talagang kabataan 'yung ano, sa kanya nagdala, Mm.
Mhm. Mhm. Sang-ayon, 'no? Mhm. <laughs> Ah. Tama, mhm. Mhm, Sang-ayon, 'di ba? Mhm. Sang-ayon, 'no? Ah, at tsaka sana, 'no, eto may merong malaki talaga, no, 'yung ating expectation sa mga nanalo dito sa eleksyon na 'to na mapapabuti yung ating lipunan.
Mhm. Hmm, totoo. Totoo, sang-ayon po ako no na sana diba maging mag ano tayo mag pantay tayo lalong lalo na don sa mga nanalo, sa eleksyon diba na gawin natin silang, accountable di ba? Sa mga pinangako nila di ba? Mhm.
Hmm. Yan, sang-ayon, 'no? Mhm. Tama, oo 'Di ba, parang sabi nga nila 'no, lamang 'yung may alam. Ah, dapat alam mo kung ano 'yung mga naging plataporma na ipinangako ng pulitiko na 'yun, 'di ba?
M totoo. Oo, oo, totoo. Tsaka dapat, ano, makialam ka, 'di ba? 'Wag tayong ano, 'yung parang idol natin dahil, ay, yung parang, ano, parang blind ahm, supo maging blind supporters tayo na kahit hindi na maganda 'yung ginagawa, eh, susuportahan pa rin natin, 'di ba?
Sang-ayon ako. Mhm, sang-ayon. Mhm, sang-ayon ako diyan. Kasi alam mo, ah, halos, 'no, 'yung mga nanalong mga, ah, ano ngayon, kandidato, eh, parang may mga matatamis lang na dila, pero 'di ba sa actual, eh, hindi naman nila ginawa 'yung kanilang mga ipinangako, 'no?
Mhm. Oo, hmm. Mhm. Totoo. Kaya ano, 'no, ayun, ah, maging mag pagbantay tayo, 'no, 'di ba, sa mga boto natin o kaya sa mga nanalo, 'di ba? Hmm, hmm.
<laughs> Ah, oo, tsaka sana hindi tayo magsisi, 'no? <chuckles> Ayan, tama, maraming salamat, at kainan na ng hapunan. <laughs> Salamat, paalam.
Oo, ayun. Maraming salamat po. Mhm. Oo, sige po. Paalam.